Oke. Bicara tentang kebiasaan makan sehat nih, menurut kamu kebiasaan makan sehat yang paling mudah diterapin itu yang kayak gimana?
Nah biasanya buat makan sehat tuh pasti yang, nggak mengandung banyak minyak, terus juga rendah lemak ya karena biar tubuh tuh juga, eee, aman buat menjalani rutinitas, karena kalau kebanyakan minyak atau kebanyakan lemak jadinya nanti, eee, tubuh tuh biasanya kebanyakan, eee, lemak yang menyimpan lemak ya jadinya, eee, badannya kurang proporsional gitu.
Oke, eee, mungkin, kamu punya beberapa tips atau mungkin saran gitu biar, eee, lebih mudah menerapkan kebiasaan makan sehat?
Nah ada nih, jadi aku tuh dulu pernah kayak kelebihan berat badan ya. Terus kayak aku tuh mulai kayak, eee, pagi makan oatmeal, terus kayak siang gitu tuh makan nasi, sama sayur, sama lauk seperti biasa. Nah nanti di sela-sela itu makan buah, terus juga benar-benar kayak ngurangin tepung, terus gula, goreng-gorengan, nah itu tuh jadi berpengaruh banget loh kayak buat tubuh gitu. Nah nanti kalau malam, kalau bisa sih hindari kayak nasi ya, jadi kayak sayur, lauk, sama buah sih nggak apa-apa. Tapi kalau emang harus pakai nasi di awal-awal sih ya nggak apa-apa, karena ya namanya masih menyesuaikan badannya.
Oke. Tapi sebenarnya kayak nasi gitu ngaruh nggak sih Kak, untuk kayak Kakak, eee, apa namanya program penurunan berat badan gitu?
Sebagian orang ada yang bilang ya kalau nasi itu sangat berpengaruh karena mengandung gula, tapi sebagian juga bilang kalau nasi itu sebenarnya enggak terlalu berpengaruh gitu, nah aku tuh kebetulan yang, eee, ngikutin yang ke-2 gitu, jadi enggak terlalu berpengaruh, jadi selama masih pengen nasi sih dimakan-makan aja, bukan yang anti nasi banget gitu, dari pagi, siang, malam, benar-benar menghindari nasi itu, enggak sih.
Ya, kalau dari cerita kamu tadi kan, kamu juga pernah mengalami tuh, maksudnya kelebihan berat badan, boleh nggak sih maksudnya diceritain dari berat badan berapa sampai ke berapa, kayak gitu, dengan caranya yang tadi itu, seberapa berhasil gitu Kak?
Nah dulu itu aku kayak waktu kuliah itu di tinggi badan 167 sentimeter, itu kan harusnya berat badan ideal tuh di 60 sampai 63 kilogram ya. Nah itu tuh aku benar-benar kayak mungkin lagi stres juga di kampus, dan lain sebagainya itu, sampai naik ke 75 kilogram bahkan hampir 80 kilogram gitu dan di situ tuh aku kayak, benar-benar ngerasa kayak, "Aduh gimana ya berat badanku sampai segini." Terus aku juga kayak kepikiran gitu, jadi kayak waktu itu masih belum kepikiran sih kalau harus diet ya, tapi akhirnya kayak lama kelamaan kayak berpikir, "Kalau kayak gini terus nggak bisa nih." Jadinya aku ngikutin waktu itu tuh diet OCD, Jadi dia tuh kayak benar-benar nggak pakai garam selama 11 hari, dan itu tuh ternyata ngefek ya di badan aku gitu, jadi kayak berat badanku selama 11 hari itu turun 3 sampai 4 kilogram dan di situ tuh kayak, eee, aku cuman OCD di 11 hari aja, terus di hari-hari berikutnya, aku tetap makan normal, cuman ya itu tadi, enggak pakai goreng-gorengan, terus enggak pakai yang minyak-minyakkan, terus juga mengurangi lemak ya, jadi kayak misalkan ayam ya dada, terus kalau ikan sih aman-aman aja ya ikan, berarti kayak lebih sering dipepes gitu ya, dipepes atau dikukus nah itu.
Ya. Iya. Oh jadi mengurangi yang digoreng gitu Kak ya?
Iya betul yang digoreng juga dikurangin, terus juga olahraga nih setiap hari, minimal banget 30 menit, entah itu senam dari YouTube, atau mungkin juga, eee, ja jalan kaki ya, jalan kaki kan cukup berpengaruh ya s minimal 10.000 langkah per hari gitu.
Oh gitu, jadi, mmm, makan sehat kayak gitu sebenarnya itu juga ngaruh banget untuk, eee, program penurunan berat badan ya Kak. Oke. Aku jadi, apa ya, jadi penasaran nih ini Kak ya, mungkin kan tidak selalu mudah untuk bisa memulai kebiasaan makan sehat, pasti banyak banget godaannya kayak gitu, eee, menurut pengalaman kamu apa yang bisa dilakukan untuk, eee, mengantisipasi biar kita nggak terkena godaan di luar sana gitu Kak?
Betul. Nah kalau dari pengalaman aku nih, eee, jangan terlalu ketat sama diri sendiri sih, tapi juga jangan terlalu longgar, nah tentuin nih misalkan setiap 1 minggu sekali itu tuh ada hari di mana nggak perlu ngatur makan, gitu, jadi misal pengen makan
Maksudnya maksudnya Kak nggak ngatur makan itu?
Maksudnya, misal pengen es krim, ya udah makan es krim gitu, jadi kayak, libur dulu gitu loh dietnya, tapi nanti mulai Senin lagi, kayak misalkan itu hari Minggu ya, itu kayak bener-bener diatur, apa, nggak diatur makannya, jadi misal selama 1 hari itu kalau mau es krim ya makan es krim, pengen batagor ya makan batagor, cuman jangan yang, eee, barbar gitu kayak misalkan es krimnya 1 liter itu jangan. Iya nggak boleh berlebihan, cuman yang pengen banget itu boleh gitu, tapi nggak yang sampai semua kayak 10 jajanan dibeli semua gitu, nggak sih, tetap sewajarnya aja gitu.
Oh, nggak boleh berlebihan gitu ya? <chuckles> Eee, kalau menurut kamu, eee, makanan sehat itu apa memang yang benar-benar rasa natural, udah enggak ada garam, enggak ada gula, benar-benar, itu, natural gitu, atau yang masih bisa pakai garam, bisa pakai gula, bisa pakai penyedap kayak, gitu?
Nah kalau waktu OCD dulu kan, kayak dia dietnya emang benar-benar menghindari garam ya. Jadi mau enggak mau, enggak pakai garam selama 11 hari. Cuman setelah aku rasa-rasain, enggak papa kok kalau pakai garam dikit. Jadi misalkan sayur itu tuh, kayak dibikin, eee, apa, capcai gitu, atau mungkin dibikin sup ayam. Nah itu masih boleh pakai garam, gula, itu masih oke sih. Jadi kan itu enggak berlebihan juga ya.
Oh iya. Iya iya, kayak gitu. Eh, aku jadi makin penasaran ini, soalnya kan kamu, kan, menjalani OCD 11 hari tanpa garam, jadi, eee, rasa makanannya benar-benar rasa alaminya makanan kayak gitu. Itu pasti kan, ada kagetnya, atau mungkin gimana gitu, yang kamu rasain tuh kayak gimana? Peralihan dari yang sebelumnya, makan, ya makan semuanyalah, kayak gitu, terus jadi makannya itu benar-benar teratur, jadi benar-benar makan makanan yang alami tanpa tambahan garam, gula, dan sebagainya kayak gitu.
Setelah aku rasain sendiri ya, sebenarnya, aku kayaknya enggak akan pernah mengulangi diet itu sih, karena, eee, iya. Karena ketika tubuh kita benar-benar kayak kehilangan natrium atau garam itu sendiri tuh, eee, tubuh kita bisa linglung gitu loh. Jadi kayak benar-benar kayak lemas, terus juga, air tuh kan enggak bisa kekunci ya, air tuh kan di dalam tubuh kita tuh dikunci sama natrium, kalau air benar-benar enggak ke kunci itu, kita jadi kayak lebih sering dehidrasi. Jadi tiap minum tuh kayak, ya udah, kayak mengalir aja. Jadi kita perlu ke kamar mandi buat buang air kecil gitu, tapi ketika ada natrium, tapi tidak berlebihan, dibatasi konsumsinya, itu tubuh kita tetap bisa, apa ya, enggak gampang capek, enggak gampang lemes, terus juga air di dalam tubuh kita tuh tetap terkontrol gitu. Jadi aku kurang setuju sih sama diet OCD itu meskipun aku pernah coba.
Oh gitu. <chuckles> Oke. Tapi waktu itu benar-benar memang dilaksanakan sesuai instruksinya gitu, ya? Maksudnya 11 hari, ya 11 hari. Memang instruksinya itu 11 hari, Kak?
Enggak. Kalau kalau seingat aku tuh kayaknya kalau seingat aku instruksinya 14 hari ya, tapi di hari ke 11 tuh kayak aku udah, kayak, enggak kuat atau gimana gitu, terus ketika nimbang ternyata juga udah turun, dan kebetulan waktu itu, aku juga, eee, el ud lagi awal-awal kos ya. Jadi enggak tahu kenapa kayak jauh dari rumah tuh, eee, badannya juga ikut kurus, kurus, kurus, kurus, bahkan sampai kayak bisa turun ke enam puluh tiga ya, dan itu tuh kek, eee, goals aku banget di turun di 17 kilogram selama 6 bulan, itu menurutku suatu kebanggaan tersendiri sih.
Oh, <chuckles> iya iya. Oh iya jelas banget itu. <chuckles> Oke, itu yang buat kamu menyerah, apakah memang udah enggak tahan dengan makanan yang terlalu rasanya hambar, ataukah karena, eee, dietnya itu membuat kamu lemas, membuat kamu nggak bersemangat, jadinya malah semakin loyo, kayak, gitu?
Nah sebenarnya kalau dari makanan sendiri sih, masih enak-enak aja ya, karena aku kan makanannya waktu itu, kayak brokoli direbus, tapi kayak masih, eee, apa ya, misal dimakan sama kayak bawang putih, bawang putih gitu kayak kayak di cah gitu, tapi enggak pakai garam ya. Jadi kayak benar-benar, kayak, sebenarnya rasa dari, eee, brokoli itu kan umami ya. Jadi masih tetap kebantu gitu sih. Cuman yang bikin aku akhirnya menyerah di hari se ke-11 adalah kayak benar-benar lemes badan tuh, bukan karena makanannya, tapi kayak, eee, sampai kayak pusing, kayak benar-benar kayak, berdiri aja kayak gelempongan gitu ya. Jadinya aku kayak berfikir, "Waduh daripada aku kenapa-kenapa di kos nih, enggak ada orang tua juga, terus juga temen juga lagi pada kuliah nih, ah, udah deh mending aku kayak, udah, mmm, batalin aja diet ini." Gitu.
Iya. Iya. Oke. Jadi kalau menurut kamu nih, eee, ada batasan ya berarti, ada batasan di mana harus sudah menyudahi nih, kayak gitu, dietnya kayak gitu. Mungkin
Iya. Jadi harus tahu batasannya sendiri karena kalau, eee, nunggu kita sampai dibawa ke rumah sakit kan enggak lucu juga ya. <chuckles>
Oh jangan sampai ya. <chuckles>
Iya.
Oke. Ini, eee, terakhir deh Kak ya. Ini mungkin Kakaknya punya enggak sih, eee, tips gitu, atau mungkin saran, apa sih yang perlu dipertimbangkan sebelum seseorang itu memutuskan untuk memulai kebiasaan makan sehat, dan kira-kira dampaknya itu terhadap tubuh itu bagaimana?
Oke hal kalau, eee, menurut aku yang pertama tuh ya harus tahu dulu sebenarnya tujuan mau hidup sehat tuh apa, kalau, eee, tujuannya cuman buat hal-hal yang mungkin kurang positif sih mending dipikirkan lagi ya, coba cari dulu yang lebih positif gitu. Nah, terus juga jangan langsung mulai yang ekstrim, misalkan kayak nggak biasa makan sayur-sayur setiap hari ya, terus tiba-tiba kayak, eee, misalkan biasanya makannya tuh kayak tempe penyet, ayam penyet, terus kayak misalkan seblak, terus mi mi goreng, mi rebus, gitu-gitu. Terus tiba-tiba hari waktu mau diet tuh cuman sayur-sayuran rebus, singkong rebus, kentang rebus, nah itu kan bener-bener kayak berubah sampai, eee, 180 derajat ya. Nah, itu kalau menurutku jangan tuh. Karena nanti bakal bikin tubuh tuh kaget banget dan malah jadi kayak menolak makanannya gitu. Jadi mending, eee, bertahap aja kayak misalkan nih, "Oh aku pengen nih diet nih." Ya, tapi tetep pakai nasi, ya terus juga, eee, sayur boleh, lauk digoreng juga masih nggak apa-apa di awal-awal gitu. Nanti bertahap dikurangin, dikurangin, dikurangin, bahkan kayak, eee, mungkin bumbu kacang tuh kalau aku ya, kalau aku sih masih oke, tapi ada beberapa orang yang kayak bilang bumbu kacang itu kalau bisa dihindari, tapi kalau aku kayak namanya apa ya, sayur direbus kalau nggak pak nggak ada rasanya kan kadang gimana gitu ya. Kalau aku masih pakai bumbu pakai bumbu kacang gitu, jadinya kayak tetap ada rasanya, terus dimakan tuh juga tetap, eee, enak gitu. Nah jadi kalau aku sih kayak gitu. Terus juga eee, minuman manis tuh emang susah ya buat dihindari, apalagi, eee, orang jaman sekarang ep ke tiap kerja pasti beli kopi gitu. Nah itu bisa di siasati bawa botol minum sendiri itu biar disimpan. Jadi, eee, kan kalau pakai cup gitu cepet habis ya. Kadang kita tuh kayak ke-trigger kayak, gimana caranya ya, ini udah mau masuk ke kantor lagi nih, istirahatnya udah mau selesai. Nah, terus biasanya kayak buru-buru dihabisin, terus akhirnya dibuang. Nah, itu kalau menurut aku sendiri mending pakai botol sendiri, tumbler gitu, yang tahan panas sama dingin. Jadi kalau misalkan apa, ada esnya juga tetap aman. Dan kalau bisa nggak usah pakai gula, jadi kita kayak siapin gula kayak Stevia, atau mungkin kek gula yang, eee, Diabetasol gitu-gitu. Jadi itu tuh kayak lebih apa ya ya.
Iya. Iya bener. Iya, iya bener. Iya bener. Ya jadi gulanya yang lebih sehat gitu ya, Kak ya.
Iya, jadinya nggak terlalu, kan karena kalau misalkan gula pasir tuh mengandung, eee, ya glukosa yang tinggi ya. Nah kalau diganti dengan yang itu, jadi kayak lebih rendah gitu loh. Nah, terus bisa juga nih kalau misalkan anak kantoran pakai katering s diet sehat, itu juga bisa meskipun kebanyakan harganya agak mahal ya, coba cari-cari yang kayak salad sayur yang lebih murah, yang proteinnya dibanyakin, karena protein tuh ngebantu banget biar kayak kita tuh nahan lapar, gitu loh. Gitu sih.
Ya, oh iya. Oke yah, suh seru banget ini Kak, aku jadi, eee, punya pengetahuan baru gitu tentang kebiasaan makan sehat, dan tipsnya untuk memulai hidup sehat, dari mengubah isi piring kayak gitu ya. Eee, oke mungkin gitu aja jadi aku terima kasih, eee, sharing-nya hari ini tuh benar-benar menarik dan juga membuka wawasan buat aku. Jadi terima kasih, sampai jumpa lagi ya Kak.
Iya. Ya, semoga ngebantu ya dan sampai jumpa, kasih.